Certo. Hum, me beleza. Então vamos faz fazer o seguinte, me conta como é que é a sua vida, como é que é a sua rotina e tal, e e eu vou tentar o meu melhor aqui pra gente poder criar uma agendinha bacana pra você, pra você ter melhor qualidade de vida. Mas me explica direitinho aí, como é que é?
Uhum. Tá, eu eu tenho, assim, vontade de ter mais qualidade de vida, tanto assim, pra ter um tempo com a minha família, pra inserir um pouco de exercício físico, esse tipo de coisa, mas eu tenho uma rotina muito difícil, porque eu t eu trabalho em 2 empregos, né. Eu tenho um emprego que é num restaurante, eu sou sous-chef e eu nesse restaurante, eu faço turnos diferentes. É um isso é uma coisa muito ruim. Eu alguns turnos, eu entro cedo, às 10h cedo, entro às 10h e saio 16h, outros eu entro às 14h e saio às 22h. Isso na mesma semana, 1 dia assim e 1 dia mais tarde. E o outro
Aham. Tá. Certo. Uhum. Tá. Hã. É. Complicado. Aham. E nã não é assim, não é não é assim, toda segunda e terça é esse horário? É tudo bagunçado? Você descobre
Não. Tudo bagun infelizmente é tudo bagunçado. Porque eu eles fazem
você descobre no final do no começo do mês, assim, como é que é?
Não, eu descubro uma semana antes. Porque é muito ruim, tem um aplicativo, né, que a gente tem, aí por exemplo, sábado à noite eles soltam os turnos que é com a semana c começa no domingo, de domingo até sábado que vem. Então eu só sei uma semana antes. É muito ruim isso daí. E
Na semana? Oh, Jesus! Hã. Ah tá. Entendi. É, é complicado, mas tudo bem, vai, continua, por favor. <laughs>